Akin po uhm, hindi naman po 'yung totaling nabu-burnout na ganiyan. Kasi sa lagay ko po dahil nga po sekretarya po ako, ano may may times po na na sobrang loaded ako ng work, meron naman pong panahong halos wala nagne-Netflix lang ako sa office. Kasi kasi po ano eh. yung trabaho ko po nakadepende kung pag kung pag nasa opisina yung boss ko o pag wala, eh pag meron siyang ano pag meron siyang travel, siyempre lubus-lubusin ko 'yung pag ne Netflix ko lang sa office, yung pumasok lang ako para manood dun. Eh pero kapag sa mga stressful moments po namin ganiyan, kasi dalawa po kaming secretary, ako po sekretarya po ako ng ano eh Vice President po ng kumpanya tapos yung friend ko sekretarya ng Presidente ng kompanya namin. So parang laging tugma yung trabaho namin ganiyan. Opo. <laughs> Tapos ang eh ang ginagawa namin, ang motivation na lang namin after neto merong ano si sir, merong out of the country si sir, ganiyan, may out of the country siya ma meron tayong ano isang linggong ano chill-chill lang ganon. <giggles> So parang opo yung
Hmm. Mm. Hmm, okey. Oo. Oo. <laughs> Oo, oo. Hmm. Oo. <laughs> Oo nga. Oo nga. Oo. Mm. Oo. Ba, ayos ah. Oo. Oo. Oo. Ayos ah ba, oo nga 'no tapos magkasama pa kayo 'no. <chuckles> Mm. May pa blowout ganiyan 'no ah oo nga, oo nga. Mhm. Hmm. Tama, tama ay nakakatuwa nakakatuwa yung ganiyan at least 'di ba may katrabaho kang napagse-share-an mo ng ano ng quality time 'di ba kahit papano.
Opo, opo pero pero sa totoo lang po, kapag ano kapag parang parang 'yung pagod mo po na matagal parang para sa amin po kasi magkaiba naman po tayo ng workloads eh tayo pong dalawa. Kasi iba po yung role mo iba po yung role ko. Sa amin po sa workloads namin, kaya po namin siya ipahinga ng 3 days lang so kapag yung boss po namin kasi minsan 2 weeks wala ganiyan. Mi minsan nag kami na 'yung naghahanap sa ibang department na, "May matutulong po ba kami sa inyo?" Kasi parang masyado na po kami walang ginagawa ganon parang parang nakakaburyo din po siya kasi.
<sneezes> Hmm. Oo. Oo, tama yu Hmm. Oo. <snorts> Ah, okey, okey ayos yun, ah. Ah okey, ayos din, ayos din. Kumbaga nakaka-stress din na walang ginagawa talaga sa work eh 'no. Eh ayos din pala medyo masaya pala 'yung ganiyang trabaho ah pagka napunta ka siguro sa mga magandang boss 'no. Pero alam mo nabanggit mo 'yung mga workload-workload minsan ano rin eh parang ginagawan ko na lang ng paraan para makapagpahinga eh. Parang halimbawa bibigyan ako ng gawain, ah tapos medyo madali lang naman siya nagawa ko ng dalawang araw lang parang 'yung pangatlong araw, nagpapalusot na lang ako na ginagawa ko pa. Pero sa totoo lang eh nagre-relax lang talaga ako. <sniffs> 'Yun ah oo 'di ba parang isa rin 'yun na paraan 'di ba para para naman tama kahit paano na may pahinga lalong-lalo na pagka ano kasi pagkasunod-sunod yung trabaho talagang nakaka-stress yan, 'di ba?
Opo. Opo, opo. <chuckles> Opo. Opo. Mm. Opo. Opo, opo ginagawa din namin Opo. O para kahit pano may pahinga. Mm.